Ah, okay bellissimo, sì, sì, sì. Francese, sì.
Sì, il film è stupendo. Io <chuckles> sì, sì, sì, sì, i pensavo che il libro fosse altrettanto bello. In realtà no, <chuckles> mi s mi sono trovata davanti sì, sì, perché comunque è un'autobiografia del del protagonista del film, no, perché si si parlava di un uomo che aveva avuto un incidente, ed era diventato tetraplegico a seguito di questo incidente, e del suo tra virgolette, "badante" diciamo così, no, e invece, ehm, e e comunque, mhmm, nel film veniva descritto in un certo modo, un uomo elegante, ehm, raffinato. Invece l'autobiografia di quest'uomo era mh, mh, molto par sì, sì, sì, si molto spinta, anche da certi punti di vista; mhmm, mi è sembrato quasi un u un un romanzo erotico ecco, più che sì, sì, sì terribile. E e esattamente, infatti, mhmm, il mio approccio è stato: "Okay, adesso lo abbandono". Poi ho detto: "Vabbè, cerchiamo di portarlo a termine". Non perché io mi fossi scandalizzata o simili, assolutamente, però mi sono trovata davanti proprio le vicende amorose di u u un settantenne, che che, mhmm, erano sì, assolutamente strane, ecco. Però l'ho portato a termine. Sì.
Okay. Ah, caspita. <chuckles> Ecco, ecco. Certo. Eh, esatto, okay. Assolutamente, certo, cer Completamente diversa, molto ecco. Eh, sì eh. Addirittura caspita, <chuckles> non l'avrei detto. <chuckles> Ah, okay, okay. No, no, no, certo, certo, okay. Ma pensa. <chuckles> Ah beh, dice un po' insolito ecco, come co come tipologia, sì, sì, assolutamente, assolutamente. No, no, ma molto tutto veramente molto, molto interessante quello che che mi stai dicendo, ecco. Ehm, e invece adesso che cos'è che stai leggendo, che che che ti piace particolarmente, non lo so, c'è qualcosa, ehm, qualche tema, qualcosa in particolare, che in questo momento stai leggendo, stai affrontando?
Esattamente, esattamente. <chuckles>

Assolutamente, sì, sì, sì, no, ma sono d'accordo. Poi alla fine l'equilibrio poi nella vita in generale forse è sempre la soluzione migliore in tutto, no? <chuckles>
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
È vero, è vero, assolutamente. Ehm, mi viene da da chiederti: una lettrice appassionata come come te, ehm, ti piace anche scrivere, hai mai pensato di scrivere un libro, magari l'hai già anche già fatto?
Mh-mh. Mh-mh, beh sì, io penso che questa sia un po' la cosa emblematica di tutti quelli che sono degli appassionati lettori, no: sognare un giorno di sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché probabilmente la scuola di scrittura migliore che si possa fare è proprio quella di di leggere tanto, no, leggere di tutto. Anche magari certe volte s capita di leggere qualcosa che non sia di grande qualità, ma anche quello in qualche modo ti ti insegna, perché capisci cosa non vuoi essere come scrittore. E quindi sì, io personalmente sì, scrivo molto, è anche proprio un modo un esercizio quasi giornaliero quello di scrivere. Ehm, avrei sì, il sogno nel cassetto un giorno di diventare anch'io un'autrice pubblicata, però <chuckles> quello
Ti metti un po' dall'altra parte, <chuckles> ecco dal <chuckles> Certo. Esatto, chiaro. Certo. Esatto eh, esatto, esatto, esa Ah, che bello. Eh perché no, perché no. <chuckles> Oggi è anche un pochino più facile, no, rispetto a un tempo, v v visto proprio tornando al discorso del digitale, che una volta probabilmente ci volevano dei contatti molto importanti con case editrici di un certo tipo, insom oggi v bene o male ci si può pubblicare un uhm, un libro con co abbastanza con semplicità. Questa può essere un pochino magari un'arma a doppio taglio, però senz'altro può dare delle soddisfazioni, ecco.
Eh sì. Sì. Mh-mh. Sì. Sì. Sì, sì, sì, sí. Esatto. Sì, sì, sì, sí, perché comunque con questi strumenti di auto pubblicazione chiunque può diventare un autore pubblicato, ma nello stesso tempo, magari il livello di qualità di ciò che c'è in giro si abbassa. Sì, parecchio, parecchio perché mh-mh.
Si abbassa un po', <chuckles> è chiaro. <chuckles> È chiaro, è chiar
Passare un po' per mh, scusa, scu
E ti è mhmm, ti è capitato di di s anzi ti sarà capitato sicuramente, ma di trovare qualche libro che che proprio non ti ha preso, ecco, che non, ehm, n con il quale non non ti ci sei trovata, insomma. Hai detto: "No, lo devo lasciare magari a metà perché proprio non non lo riesco a finire," nel corso diciamo della tua carriera da da lettrice.
Mh. Sì. <snorts> Beh sì, mi è capitato, però, ehm, io sono sempre del parere che, ehm, cerco di portare a termine, che sia un film, un libro, una serie TV, anche se magari in quel momento dico: "È terribile, non ce la faccio"; però sì, ce cerco sempre di portarlo a termine, perché sono del parere che non si possa pienamente dire, giudicare quel quell'opera lì a meno che una non l'abbia letta dall'inizio alla fine. Quindi, ehm, in particolare se vuoi posso farti un esempio concreto: ehm, si trattava di mhmm, del libro, del romanzo che in realtà è più un'autobiografia, da cui poi è stato tratto il film Quasi amici.
Okay. Okay. Certo. Okay.